Allora, per me, ehm, personalmente, uhm, sì, cioè nel senso, uhm, finché, ehm, adesso io convivo con il mio fidanzato e già adesso stiamo addobbando tutto per Natale, perché è proprio la festività che che ci piace. Quindi, ehm, i in questo in questo anno, e a Natale, io mi immagino proprio stare qui a casa con magari i nostri, ehm, amici storici, con le canzoni di sottofondo a scartare i regali. Quindi, ehm, per me, è una cosa veramente fondamentale, ehm, sia, ehm, le canzoni, ma anche magari delle tradizioni, perché ad esempio il mio fidanzato, uhm, ha, ehm, come tradizione quella di, ehm, vedere, ehm, un film ogni Natale, cioè lo stesso film per ogni Natale. Sì, e questa cosa va avanti da 10 anni?
Bello. <chuckles> Ah bello. <chuckles> I ma sempre lo stesso. Ah okay. Che film vi vedete?
Eh, non io, lui se lo vede con il cugino che è "Una poltrona per due", ehm <chuckles> esatto. Ehm, però, ad esempio, qualche sera fa ci siamo visti anche "Mamma ho perso l'aereo", che anche quello <chuckles> è un classico un classico di di Natale.
Ah. Ah proprio un classico del Natale. <chuckles> Ah pure quello è proprio <chuckles> quindi ti piace, ehm, ti piace aggiungere alla tua tradizione natalizia, oltre alla musica, oltre ai classici vabbè, regali, così, anche i film, ti piace, mhmm, anche se questa tradizione del film non è tua, ti piace magari ogn uhm, qual ogni anno comunque riprendere un film che ti può riportare in qualche modo alla tua infanzia? C'è un film di questo tipo?
Mh-mh.